โอ้โฮ ลำบากตรากตรำค่ะ ใช้คำนี้ แล้วก็ เหมือนทวดเนี่ย มันมีจริง ๆ นะคะ เหมือนนิยายแบบซีรีส์แนวตั้งทุกวันนี้ ที่แบบว่าลูกแบบ ลูกไม่รักอะ เป็นคนที่รับบทเป็นลูกที่ไม่ได้โดนรัก อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ เพราะว่า 1 คือเป็นผู้หญิง เขาอยากได้ผู้ชายอะเนาะ เขาถือค่านิยมตรงนั้น แล้วก็คือทุกอย่าง อาม่าจะแบบว่า เหมือนจะต้องทำงานหมดเลยค่ะ ทำงานตั้งแต่เด็ก อะไรอย่างเงี้ย จนที่แบบว่า พอแบบว่าเป็นสาวใหญ่ขึ้นมา สาวใหญ่จริง ๆ ก็สมัยก่อนก็ 20 ต้น ๆ ก็ไม่ใหญ่แล้วหรอกค่ะ ถ้าเทียบทุกวันนี้นะ แต่พอ
เออ ค่ะ อื้อฮือ จริง ๆ สมัยนี้ก็คือมองได้เลยว่าเป็นวัยรุ่นนั่นเอง
ใช่ แต่ว่าสมัยก่อนนะเขาจะผลักให้แบบไปแต่งงานไงคะ เพราะว่าด้วยความที่
อา ให้รีบไปแต่งงานเลย เพราะว่า โตแล้ว ยี่สิบ แล้ว
ใช่ ใช่ เอาจริง ๆ คือฟังอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบอัตคัดหน่อยนะคะ เพราะว่าเหมือนลูก 13 คนน่ะ แล้วลำบากมาก ๆ เขาอยากผลักลูก ผู้หญิงนะออกไป ให้แต่งงานไป เหมือนตระกูลอื่นน่ะค่ะ เพราะว่าเขาจะได้เลี้ยงที่เหลือได้ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็เขาก็โดนผลักออกมาแต่งงาน เพราะว่าด้วยการที่แบบว่าจะแต่งกับใครก็แต่งเถอะ ขอให้เป็นคนจีน เพราะว่าเหมือน อ่า ถ้าเป็นทวดเนี่ย ของเราเป็นจีนแคะ จะเรียกว่า "ผอ" ผอเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นคนที่ เหมือนแบบ อืม ถ้าเป็นซีรีส์แนวตั้งก็เป็นตัวร้ายอะค่ะ ใช้ คำนี้ <chuckles>
อา เข้าใจแล้ว อันนี้คือซีรีส์ แนวตั้งแท้ ๆ เลยใช่ไหมคะเนี่ย? อืม เป็นตัวร้ายเลยเหรอ คะ <chuckles> อา แล้วยังไงต่อคะ? อืม
ใช่ ๆ ค่ะ เขาก็จะผลักให้อาม่าออกมา ใช่ไหม ในการที่แบบออกมาแต่งงาน โดยที่ไม่ให้อะไรติดตัวมาเลย ก็คือไปตายเอาดาบหน้า
อ๋อ ให้ไปแต่ตัวเลย